Конечно конечно. У них же у самих нету этих границ, поэтому они даже не знают, что они могут быть. То есть вы же сказали про уважение как раз. Мгм.
что они М-м. <clears throat> Ну, знаете, есть на этот счёт очень классное правило, да, такое, что, э, не не давай советы, пока тебя об этом не просят. Вот мне кажется, вот каждый должен руководствоваться этим правилом. Да, мы иногда сами все любим пораздавать советы, да, там подсказать кому-то что-то. Но на самом деле нужно действительно понимать, что, если человек меня не просит, ну, а смысл- я буду лезть к нему со своими советами?
Мгм. Конечно. Мгм. Ну вот. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, это же, кстати, важно. Вот, ну, как-то иногда о обсуждаем образование. Вот там очень много предметов, а таких простых вещей никто там не говорит.
Мгм. Да-да. Ну, вот вы знаете, да, вот если <clears throat> вот если касаться образования, вот, наверное, я бы
Ну, я вот не помню. Мгм. Мгм.
м, всё-таки вот ввела в учебную программу какое-то вот Знаете, кстати, вот я когда училась в школе, у нас был, э, экспериментальный такой предмет "Этика, психология".
Мгм, мгм. М. Да-да-да.
Вот. Я уже не помню. А, даже это было, наверно, не в школе, а в ПТУ, что ли, я т не по
Мгм, мгм. Да-да-да. Мгм.
А, вот. И там тоже вот рассказывали какие-то там нормы поведения, морали и так далее. Я считаю, что этому нужно приучать ещё со школы, с младших классов вводить просто и вот рассказывать детям
Мгм. Ну, там как-то было про про другое. Там из серии: "Открой дверь", там: "Уступи место". Ну, то есть п про то, что
вот это всё. Мгм мгм. Ну ведь это тоже важно, согласитесь. Вот некоторые люди не понимают этих элементарных вещей. Пример, уступить место или открыть дверь.
Мгм.
Вот. Вот буквально сегодня мы ехали в метро- и сидела женщина- и она на соседнее стул, как бы, ну, на соседнее место поставила рюкзак. Э, вот. И уже в метро как бы н нашли люди, как бы так много людей было. И одна женщина ей сделала, ну, не замечание, просто попросила типа: "Уберите рюкзак, я присяду". Так она ещё так обозлилась на неё, вот. Хотя это рюкзак не такой уж тяжёлый, большой, знаете, что нужно занимать место. Она его спокойно поставила на колени, и она так была этим недовольна.
Ну, это Мгм, мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм.
Вот. Я считаю, что вот, м Не знаю, где-то вот, видимо, не не приучили к этому. Мгм.
Но, это значит, какой-то нормы, е единой нормы же нету. Я поэтому говорю, что, ну, этого же не было. То есть как и раз, как, э, выйти, кого в 1 ряд пропустить, расскажут. Э, я просто очень хорошо запомнил, что у нас был такой урок, и там был 1 запрос как бы викторины
М м.
И ответ меня обескуражил. Ну, то есть детям же хочется научиться. Там был такой вопрос с подвохом: кто там типа уступит? Тот, кто вежливей.
Мгм. Да-да. Мгм.
Я говорю: "Отлично". То есть вы чему нас пытаетесь научить как бы, ну?
Ага.
Ну, то есть либо есть правило, либо правила нет. Ну, то есть, э, человеку будет гораздо правильнее, если он будет знать, как себя вести. То есть не полагаться на что-то. В этом смысле это еще хорошо, что проезд перекрестка не сделали на таком же уровне, кто вежливее.
М, ну Мгм мгм. Ну конечно. Мгм мгм.
М. Ну, я к тому, что да, если Да, мгм.
Ну да, здесь не не не совсем про вежливость. Хотя? Не знаю, это, наверно, какая-то совокупность: и вежливость, и уважение, и нормы какие-то культуры, что ли.
М. Да. Ну, например, делать замечания- это же тоже зачастую выходит за рамки культуры.